Eee, normalde o kadar değilim ama bir iş yetişmesi gerekiyorsa bu beni gerçekten biraz strese sokuyor. Çünkü hani normal zaman akışında bir şeyler aslında rayına oturuyor zaten. Hani çok böyle bir şey düşünmek, eee, o anda bir işe yaramayacaksa zaten onu Hı hı.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Bir de şöyle bir şey duymuştum ben. Eee, hazırsan bu konuyu açmışken sormak istiyorum. Bir yerde okumuştum diyorlar ki, "Eee, stres belli bir düzeyde ise, eee, kişinin performansını arttırmaya da yardımcı olur." eee, diye bir şey okumuştum. Sen ne düşünüyorsun hazır konu açılmışken?
Tabii. Hı hı. Hıı, ı evet, o Ama o, işte, böyle, çok, iii, aşırı stres durumlarında çok geçerli olmuyor maalesef. Yani en azından benim için belki başkası için öyledir.
Hı hı. <chuckles> Şu aşırılığı bana bir anlatabilir misin? Nasıl bir aşırılıktan bahsediyorsun? <laughs>
<chuckles> Yani m mesela şöyle bir şey. E, ben tezimi, iii, hazırlamaya başladığımda orada bir taraftan da çalışmaya da başlamıştım ve o hani beni çok sıkıştırdı. Çünkü sabah işe gidiyorum. Eee, neyse ki hani a ş ııı, yarım çalışıyordum. Eee, az, ııı, çalışıyordum. I geliyordum öğleden sonra, eee, ama ona rağmen gelip, işte, dinlenmeye bile vakit bulamadan, eee, yemeğimi hızlıca yiyip hemen bilgisayarın başına geçip bir şeyler yapmam gerekiyor.
Evet. Hıı, tamam. Hıı. Evet. Hıı. Şimdi şimdi biraz daha, emm, farklı bir boyuta geçti senin bu söylediğin. Çünkü burada zaman yöneti yönetimi de mi de aslında devreye giriyor? Yani çok vaktin olursa o kadar stres olur musun? Mesela tek yapman gereken şey tez yazmak ve onu zamanında teslim etmek olsa yine aynı, eee, kaygılı durumu s o yoğun stresi hisseder misin yoksa ben aynı zamanda da işe girdim hani, eee, zamanla ilgili bunu yönetmekle alakalı problemim var mı diyorsun?
Hı hı. Tabii ki, yani zaman yönetimi de Hı hı. Ya şöyle